อา ถ้าเกิดยังอุ่นได้อยู่เนี่ย ยังเก็บ ว ไว้ ไว้แน่นอนครับผม แต่อย่างที่บอกว่า อ่า พอเราพยายามลดมื้ออาหารแล้วเนี่ย ในการทำทุกครั้งเนี่ยเราจะรู้เลยว่า มันจะต้องอยู่ได้ไม่เกิน 2 มื้อ อ อา <chuckles> ถ้าหลังจากนั้นเราก็จะ อ่า เลี้ยง เลี้ยงไส้เดือน ใช้คำว่า เอาไป เลี้ยงไส้เดือนเสีย เออ ถ้าข้าวมื้อไหนเหลือเนี่ย อ่า นอกจากเลี้ยงไส้เดือน เรายังปล่อยให้ปลากินได้ เพราะมีบ่อปลาอยู่ เป็นปลากินพืชอยู่แล้ว อะฮะ
อืม อะฮะ อืม ๆ อืม อืม ๆ ๆ เททิ้ง เออ เออ ๆ อืม อืม อืม เออ ดี อะ คืบหมุนเวียนไปหมดเลย ใช่ไหมคะ? ไม่ ต ไม่ ไม่ได้มีเสียเลย เออ เออ ดี อืม
ใช่ครับผม ใช่ พยายามคิดในแบบที่ว่า เราจะไม่ยอมทิ้งอะไร อาหารที่แบบว่า ให้เป็นขยะอะ <chuckles>
<laughs> แมะ ไม่ได้ฟังดูเหมือนงกเลยนะคะ ไม่ยอมทิ้ง อะไร ไม่ได้ ฟังคุณ <chuckles>
ใช่ ใช่ ๆ ๆ ๆ เสียดาย แค่พยายามจัดสรรให้ถูกวิธี ให้ อ่า ส สมบูรณ์แบบวงจรของมัน <laughs> เรียกแบบนี้น่าจะทำให้ดูดีขึ้น หน่อย
เออ ๆ อืม อืม อืม ๆ ๆ อืม แล้วมีการบริหาร เอ่อ ตู้เย็นไหมคะ? อย่างเช่น เพราะว่าบางคนนะ เวลาซื้อของมาใส่ตู้เย็นไว้เยอะ ๆ เนี่ย ไอ้ของเก่า ๆ นี่ไม่ค่อยได้ใช้ ลืมใช้ อย่างเงี้ย แต่ พอ เออ ใช้แต่ของใหม่ อย่างเงี้ย มันมีปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะ?
อื้อฮือ ใช่ ถ้าให้เกิดว่าเอาความจริงเนี่ย ตู้เย็นเหมือนจะเป็นจุดบอดของผมอยู่ <chuckles> เพราะด้วยตัวเครื่องปรุงต่าง ๆ เลยเนี่ย คือซื้อมาแล้วก็ อ่า เอาง่าย ๆ พก อยาก อยากกินสปาเกตตี ใช่ไหมครับ ซื้อมาทำ หลังจากนั้นเดือนหนึ่ง 2 เดือน เราก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำ จนกระทั่งแบบว่ามันแช่อยู่ด้านในสุด จนสุดท้าย
อืม อืม อืม ๆ อะฮะ เออ เออ อืม เป็นไง? เสีย เออ ไม่ได้ดัง
เสียครับหรือว่าหมดอายุ มันก็ อืม ไม่ได้แบบว่าเอามาใช้ประโยชน์ อยู่ มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยู่เหมือนกัน อันนี้ยัง ยังคิดว่าเป็นจุด บกพร่อ เองอยู่
อืม อืม แล้วแบบนี้พอจะ มีวิธีจัดการไหมอะ? ทำยังไงกับไอ้ของที่ อยู่ในตู้นั้นน่ะ
โอ๊ย ผมฝังดินหมด <laughs> ผมเทฝังดินหมด พวกนี้ <chuckles> เพราะอย่างน้อยมันก็ยังมีแร่ธาตุ ธาตุอาหารอยู่
เออ อืม ๆ ๆ ๆ คือ อืม ๆ
ถึงมันจะเลย จะเลยหว่า อ่า วันที่มัน มนุษย์ ที่จะเหมาะสมในการกินมันแล้วอะ ก็ให้ไส้เดือนกินต่อ อา แต่จริง ๆ อ่า <tsk> ผมมีสิ่งหนึ่งที่อยาก อ่า นำเสนอด้วย เพราะว่า อ่า ในครัวเรือนเนี่ยยังมี สิ่งอื่นที่เราต้องทิ้ง
อืม อา อา ค่ะ อืม ยังไง? อะไรคะ?
สิ่งหนึ่งที่แบบทุกครัวเนี่ย แบบว่าทำ ทำกันทุกครัวแล้วทิ้งทุกครั้ง ก็คือน้ำซาวข้าว
คือไรอะ? อ๋อ ยังใช้ประโยชน์ได้ด้วยเหรอคะ? เททิ้ง เฉย ๆ ไม่ได้
ใช่ น้ำซาวข้าวเนี่ย มันเป็นจุลินทรีย์สำหรับต้นไม้ที่ดีมาก ๆ เลยครับผม <chuckles>
เออ คุณเอาไปทำอะไรอะ?